อ๋อ ผมบอกว่า อ๋อ ขออภัย ครับ ผมน่าจะพูดผิดมั้ง ผมน่าจะพูดว่า "ผมดูได้ทุกแนวเลย ยกเว้นเรื่องรักโรแมนติก แล้วก็ เอ่อ เรื่องแนว Musi Musical ที่ไม่ชอบดูเลย" อา อ๋อ โอเค ครับผม
อืม อ๋อ อา ค่ะ โอเค เก็ตแล้ว อืม แล้วเรื่องไหนที่เป็นในดวงใจเลยคะของคุณ อาจจะเป็นซีรีส์ก็ได้ หรือเป็นหนังก็ได้เรื่องในดวงใจของคุณบ้านเลยอะ
เรื่องในดวงใจเหรอครับผม มัน จริง ๆ มันมีหลายเรื่องมาก ๆ เลย แต่ถ้าให้เลือกเป็นท็อปเลย น่าจะเป็น "Interstellar" ครับ น่าจะดีที่สุดแล้ว อืม
อืม ค่ะ อืม Interstellar เป็นเกี่ยวกับอะไรคะ?
ใช่ เป็นเกี่ยวกะ เกี่ยวกับพวก หนังยานอวกาศครับผม ที่
อ๋อ ที่พ่อเขาไปติดยานอวกาศ อีก อีก ยูนิเวิร์ส หนึ่งเปล่า อีกกาแล็กซีหนึ่งเปล่า?
อา ใช่ ๆ ใช่ครับผม ที่ลูกเขาอยู่ในโลก แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ได้เจอลูกในตอนที่ลูกอะ เออ มีอายุแล้ว ประมาณเนี้ยครับผม
อืม อา ๆ อ มีอายุและ อืม โอ้ ซึ่งเรื่องนี้เราก็ลุ้นเหมือนกันนะ คือดูแล้วเหมือนกันค่ะ ตอนแรกก็ไม่เก็ตเหมือนกัน ต้องแบบว่าทำความเข้าใจหน่อยอะ เพราะเรารู้สึกว่ามันแบบ <tsk> มันงงอะ ตอนที่ในเรื่องของเวลา ใช่ไหม ที่เขาไปแบบอีกดาวหนึ่ง แล้วเหมือน อะไรนะ 8 นาทีของดาวดวงนี้เท่ากับ 1 ปีของบนโลก หรืออะไรสักอย่าง อะไรเงี้ย อืม แล้ว
คุณเฮาส์เคยดูแล้วใช่ไหมครับ? อา ครับ อา ครับผม ใช่ ๆ ๆ ใช่ ใช่ครับผม ใช่ มันค่อนข้างที่จะเข้าใจยาก อืม
ใช่ แล้วเรายังไม่เข้าใจอยู่เลยว่า คือสรุปแล้วอะตัวพ่ออะ ก็คือตอนที่เขาขับยานไปอะ คือเขาย้อนเวลาไป อย่างเงี้ยเหรอคะ?
อา ครับ อา ครับ อา ไม่ได้ย้อนเวลาไปครับคุณเฮาส์ ก็คือเหมือนกับว่า ที่เขาอะ เออ เดินทางโดยยานอวกาศไป ไปดาวที่แบบว่าเขาไปสำรวจอะ เหมือนเวลาในดาวอะมันช้ากว่าเวลาโลกมนุษย์หลายเท่าตัวเลย มันทำให้เขาอะ ดูแบบว่า ถ้าเกิดว่าเทียบกับคนในโลกอะ เขาดูอายุน้อยกว่าคนในโลก หรือว่าโดนฟรีซ อ ฟรีซอายุไว้นั่นเอง อืม ครับ ประมาณนั้น
อืม ค่ะ เออ อืม อืม อา ค่ะ อืม แต่เราไม่เข้าใจตรงที่ว่า เหมือน เหมือนนางเอะ เหมือนลูกเขาอะ ลูกสาวเขาอะ จริง ๆ อะเหมือนพ่อเขาพยายามติดต่อเขามาตลอดอะ
อา ครับ

สืบสวน อ๋อ สืบสวนสอบสวน โอเคครับ
ใช่ ๆ แล้วก็ เราก็เคยดูเรื่อง 9-1-1 ที่เขารับบทเป็นคนที่ เอ่อ รับสาย เวลาคนโทรมา 9-1-1 แล้วเขาต้องแบบว่าอยู่ช่วย อ่า เขาเรียกอะไรอะ คนที่เขาต้องการความช่วยเหลือในสาย อย่างเงี้ยค่ะ
อา อา ครับผม อ๋อ ครับ อืม
อืม ใช่ เรารู้สึกว่า เราชอบดูหนังที่มันแบบลุ้นระทึก อะไรอย่างเงี้ย ว่า อุ๊ย จะผ่านได้ไหม จะช่วยเหลือยังไง แล้วก็ดูแบบ ดูเป็น เขาเรียกอะไรอะ ดูเป็น based true story อย่างเงี้ยค่ะ
อา ครับ อา ครับ อ๋อ ครับผม ถ้าดูเป็นแบบว่า แนวแบบนี้ คุณ คุณ House เคยดูแบบว่าพวก Equalizer หรือยังอะครับผม? ที่ Denzel Washington แสดง
อืม ยังเลยค่ะ ยังเลยค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ?
มันจะมี ตอนนี้มันจะมีถึงภาค 3 แล้ว เกี่ยวกับพวก อ่า เรียกว่าอะไรอะ เป็นพวก ส เอ่อ เรียกว่าอะไรอะ เป็นหน่วยคอมมานโด ระดับมะกะ พระกาฬ ที่แบบว่าปลดเกษียณเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มาทำงานเป็น freelance ปกติทั่วไปอะ เหมือนกับว่าเขาปรับตัวมาเป็นแบบ เอ่อ คนปกติทั่วไปที่ทำงานพวกเอกชน แต่ก็ ช่วงเวลาว่างเขาจะช่วยคนที่เดือดร้อนจากพวกมาเฟีย อะไรประมาณเนี้ยครับผม ก็สนุกอยู่ แล้ว
ยังเลยค่ะ อืม! อืม! ค่ะ อา เหมือน อืม ค่ะ อืม อืม เหมือนคล้าย ๆ กับเดอะรีชเชอร์ไหมคะ?
เดอะรีชเชอร์ ไม่เคยดูเลยครับ <laughs> เออ แต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนชอบแนวแบบ อา ครับ
อ๋อ <laughs> เราอาจจะชอบ ชอบอย่างเดียวกัน แต่ว่าคนละเรื่อง อืม! น่าสนใจต้องไปตามแล้ว
ถ้าเป็นคนชอบแนวแบบแอกชัน แนวแบบว่าอะไรอย่างเงี้ย ที่แบบว่าดูไม่เวอร์มากอะ ก็
อา อา ใช่ ๆ ๆ ใช่ เราชอบ
แนะนำเป็นเรื่องนี้เลยครับผม Equalizer ครับผม
อ๋อ น่าสนใจเลยค่ะ แสดงว่าคุณ คุณ Hat ก็ชอบหนังแนวนี้เหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ย? แบบว่าแนวบู๊ ๆ หน่อย อะไรอย่างเงี้ย
อา ครับผม อา ใช่ครับผม จริง ๆ ผมดูหลากหลายเลย ผมจะไม่ดูแค่บางแนว ก็คือแนวรักโรแมนติก อา แล้วก็แนวแบบ musical ที่ผมจะไม่ค่อยชอบดูเลยครับ อืม
อืม อืม เออ! เออ ๆ เข้าใจ ๆ musical บางทีเราก็ไม่ดูเหมือนกัน ใช่ค่ะ เหมือนกันเลย ง่วงนอนเหมือนกันเลย แล้วแนวรักโรแมนติกนี่มีเรื่องไหนที่แบบว่าคุณ Hat ชอบเป็นพิเศษคะ?
เพราะว่าผมง่วงนอนครับ <chuckles> อา ครับ ไม่มีเลยครับผม อย่างที่ผมบอกเลย คือว่าเรื่องรักโรแมนติกอะ ผมไม่ชอบดูเลย แต่ถ้าเกิดว่ามี
อ๋อ แต่ชอบ musical เฉย ๆ อ๋อ ไม่ชอบดู
อ๋อ เมื่อกี้ผม ผมบอกว่าชอบดูเหรอ <laughs> อ๋อเหรอ!
ใช่ ๆ เราเข้าใจว่า คุณบอกว่าคุณชอบดู ใช่ แบบ เราได้ยินคุณบอกว่า คุณชอบดูได้ทุกแนวเลย เรื่องรักโรแมนติกก็ดู ได้
อ๋อเหรอ